で、黒と近いっちゃ近いんですけ、でもなんか、く黒ほど暗くは見えないし
ええ。
適度になんかこう、きっちりして見えるんで。
ええええ。
結構紺色の服多いかもしれないです、私。
あ、そうなんですね。ああ、なんかスーツとかも紺ですもんね、なんか多いのは。あの、日本とかですけど。うん。ええ。うん、そう、私はなんか、もう黒いの、黒い服やっぱり、その、黒だったらほんとに、ちゃんとした濃い黒じゃないとなんかこう、ね、ほんとにくすんで見えるじゃないですか。そうそう。<laughs>
うーん。 そうですね。 うーん。 ああ、やんか安っぽく見えますよね、なんかこう、色褪せた黒い T シャツとか着てると、もう大変なことに。
ええ。 大変なことなるので、その、なんか黒はそうやってちょっと黒く保とうと思っていて。それであとはね、なんか爪をピンクにしたりだの、なんか、たまええ、たたまになんかすごい、ま、あ赤、すごいなんだろうビビッドな赤を入れたりして、あんまり暗くならないようにしてるんですけれども。あの、住んでるところがね、ほんとにくいつも曇っていて寒くて、あの、<laughs> なんか、そのそのせいか、なんか住んでいる人たちも暗い色の服ばっかり着てるんですよ。<laughs>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
ああ。
そう、だから、あんまりね、あんまりなんか明るい色を着てると、なんかこう、ブレンドしないんですよね、この。<laughs> そう、住んでるところに、だからもうね、なんかすごく、なんだろう、こう悲しい感じの服着てても大丈夫なんですよ。<laughs>
ええ。 ああ、う浮いちゃうんですね。<laughs> ああ、はい。 <laughs>
そう。
いや、でもなんか、うん、お気持ちでも黒って。うつそう、先ほどおっしゃってたように微妙に難しいっていうか。
ええ。
例えば全身黒にしようとしたら。それぞれのアイアイテムでなんか微妙に色違いません？黒の色味の。
分りますね。なんか、あの、色、黒の種類みたいのがありますよね。うん。そうそう。
うーん。 うーん。 あの、なんか日本でお、女性のタレントさんが、「白は200色あるのよ」って言ってたけど、まさにそれすごく分かるんですね。
ええ、なんか、あの、なんだ、紫っぽくくすんでいくやつとか、なんか、ね、ちょっと灰色っぽくなるのとか色々あるので。うん。
うーん、ありますあります。 うーん。 黒も微妙にね、トーンが違ったりするのでね。
ええ。
難しいですよね、結構ね。